لأ، باحب الحفلات. آه، بس يعني باحب باحب نوع مُعيّن من الحفلات، يعني يعني ما ما بيبقاش أحسن حاجة بالنسبة لي إني ه أحضر حفلة، آآ، ف ي مش مش عنصرية، ولا طبقية والله، بس أنا ال الزحمة الزحمة اللي بيبقى فيها ناس صغيرة الunder age والحاجات دي، مش باقدَر أكون باستريّح فيها يعني، باحس إن أنا مش مرتاحة، ف فنوع م حفلات مُعيّن هو اللي باحب أحضره، علشان اليوم كلّه يبقى يبقى جميل بالنسبة لي يعني، فالحفلة دي كانت بصراحة جميلة.
إمم. جميل. إمم. جميل. طَب يعني أنتِ بت بترتاحي يعني مع ال الناس اللي هُم ال ال مثلًا في نفس سِنِّك وكده، ما بتحبيش اللي هو إيه، آآ، يبقى مثلًا لا كبار أوي، ولا صغيّرين، صح كده؟
إمم، إمم. وبعدين ال ال نوع المزيكا، يعني فيه أنواع مزيكا بتتسمع في حفلات، بتبقى بتبقى أحلى كتير، وبتبقى إحساسها مختلف كتير، يعني أنا فاكرة إن هُم آآ ال كلّ ال ال ال الأغاني اللي لعبوها
إمم.